Mmm, kayak aku ketakutan jadi waktu itu ya contohnya aku waktu itu pernah mau ikut apa, eee, mau ikut lomba lomba, esay gitu kalau nggak, salah cuman aku tuh kayak maju-mundur maju-mundur cantik gitu, <laughs> maju-mundur maju-mundur karena, banyak banget pertimbangan terus aku kayak banyak banget sebenernya yang bikin aku overthinking tuh adalah, aku tuh mikirin, mmm, banyak banget pertimbangan kayak, "Nanti, eee, ini gimana ya gini gini gini terus nanti strukturnya gini gini" iya, "kalau jelek gimana? Bener terus kayak nanti kalau misal aku gagal, iya kalau aku gagal gimana? Terus kalau misalnya ini sia-sia gimana? Kalau misalnya ini enggak bermanfaat dan sebagainya untuk aku gimana? Kalau misal aku nggak cobain" itu loh yang kayak apa sih tinggal jalanin aja nggak sih?
Oke. Mmm. Kalau jelek gimana? Kalau orang nggak suka gimana gitu ya? Kalau diketawain gimana? Mmm, iya iya. Iya benar benar benar, benar banget sih jadi itu kamu ngerasa ini banget kali ya tersiksa dengan hal itu? Nah sekarang kan kamu bilang tadi, sempet dengan adanya kedewasaan dan juga cukup peka dengan diri sendiri maksudnya cukup peka tuh gimana sih? Apakah ada hal-hal yang kamu lakuin supaya itu semua sirna?
Aduh. Mmm. Mhm. Betul. Jadi Bukan bukan, bukan gitu jadi maksudnya, eee, mungkin peka dalam lebih ke emosional gitu loh Kak jadi, dulu mungkin aku kayak kalau misalnya marah tuh kayak nggak bisa mengelolanya gitu loh Kak jadi aku marah tuh berlarut-larut terus sedih tuh berlarut-larut, jadi kayak kesempatan tuh banyak hilang gitu loh Kak, nah sekarang
Mhm. Nah itu kan pikiran negatif juga kan sedih, berlarut-larut dan lain-lain, nah sekarang?
Iya benar, benar benar, nah sekarang karena aku udah udah nemuin berbagai udah banyak baca buku juga banyak-banyak sharing-sharing juga sama orang ya, eee, maksudnya juga dunia maju dan aku pun juga seiring berjalannya waktu juga ikut maju gitu kan jadi ya itu sih menurutku lebih ke kayak, eee, dewasanya tuh karena aku udah pintar mengelola emosinya gitu.
Mmm. Oke.